آه، لإن ال من حُسْن الحظ إن ال الشُغل أصلًا كمان جنب البيت، مش بعيد أوي.
كمان! ده أنت محظوظ جدًا. <laughs>
آه جدًا. <laughs> يعني كل حاجة أصلًا تخلَص في 10 دقايق كدا مَشْي.
إمم. ماشي.
فباخلّص وباروح ال الشُغل. طبعًا دا لوحده أصلًا ال الroutine اللي عملته الصبح ده ده يعني ح يعني بيبدأ يومي صح، يعني باحاول أبدأ يومي صح. آآ باروح الشُغل طبعًا باشوف ورايا إيه، باجَدوِل أعمالي و، و. آآ بابدأ الشُغل بقى وباخلّص على الساعة آآ 16:00، 17:00، في النُص كدا طبعًا الواحد بيسقَط، يعني ع يعني المزاج كده
إمم. حلو. بتعمل إيه بقى لمّا تسقَط؟ يعني أنت سِقِطت دلوقتي.
طبعًا غير إن أنا باصلّي ال الضُهر في النُص كدا أو العصر، آآ مثلًا بافصِل شوية عن الشُغل اللي هو أسمع أغاني، آآ أسمع أسمع قرآن. آآ اللي هو كده بافصِل بتاع 10 دقايق، رُبع ساعة كده اللي هو إيه، في أصلًا عندنا meeting room دي بنقعُد فيها
آه. إمم. حلو ده.
أقعُد بقى زي يوجا كده، حاجة زي يوجا، تقعُد مع نفَسْك تفكّر آه.
يا آآ بتعمل يوجا في بتعمل يوجا في الشُغل يعني.
في الشُغل، آه. يعني حاجة كدا إيه، حافِز بسيط كدا اللي هو إيه، تفكّر ما تفكّرش في حاجة أصلًا، أنت قاعد كده باصِص للسَقف، ماسِك ماسِك سِبْحة، م ماسك أي فكرة بتفكّر فيها، بالضبط. بتشوف هتعمل إيه، بتشوف هتعمل إيه، ك حتى
آه. آه. طَب <laughs> كويس ده. طَب خلّيني أقول لك هنا، خلّيني أقول لك هنا حاجة. يعني أنت اليوجا دي بتدّيك طاقة إيجابية كده، هل فيه عادة معيّنة زيّها كده بتحِس إنّها بتدّيك طاقة إيجابية وبتجدِّد معاك اليوم كده؟
اتفضّل. آآ، ممكن من فترة للتانية آآ من يعني كل أسبوع مثلًا ب بانزل سِباحة أو آآ، ركوب الدراجات، عَجَل.
آه، بتحِس إنّها بتعمل معاك بتغيّر الmood وبتخلّيك مُتحفِّز كده وبتنشّطك يعني.
يعني دي طبعًا، طبعًا، طبعًا. طبعًا. هواية غير عادية. آآ بالذات لمّا بيكون فيه ضغطة شُغل أو ضغطة من البيت أو ضغطة من أي حتّة. وساعات برضه يعني مش دايمًا الحياة بتكون لها بيبقى فيها شَغَف أو كدا، الشَغَف نَفْسه بيُقَع. فغصب عنّك يعني م بسبب تفكيرات كتير. مثلًا أنت ما وصلتش لحاجة معيّنة، آآ عايز توص تحقَّق حاجة بسرعة أنت مش عارفها.
أ إمم. آه. عايز تحقَّق حاجة، بُص بقى.
اتفض
أنت التحفيز عندك بييجي من هدف كبير والّا إنجازات صغيرة؟ يعني بتتحفِّز كده لمّا تلاقي قُدّامك مثلًا هدف كده فيه 100.000 جنيه، والّا لو هدف فيه 100 جنيه برضه هاروح له؟
بُص، ال الهدف الكبير بالنسبة لي هو مَبني أصلًا على مجموعة من الأهداف الصغيرة.